Ako 'yon nawala yung tiwala siguro alam mo yun yung panghuli ng taon namin, alam mo 'yon kumbaga <chuckles> hindi naman, ay hindi pala hindi na kami magkasintahan siyempre magkasama na kami no'n nagpakasal na kami, Kumbaga, kumbaga parang sabi ko, "Bakit?" Alam mo yun parang nag-holiday kami tapos imi-meet niya yung kaklase niya sabi ko, "Bakit parang ayaw mo akong isama? Imi-meet mo yung kaklase mo," sabi kong gano'n wala pa kaming anak nun. Sabi ko, "Ano iiwan mo ako dito sa ano, sa hotel?" Alam mo yon, sabi ko, "Ano ba, something is ha fishy," sabi kong gano'n. So, ah, 'yon, parang sabi ko, "Ano ba 'yon? Anong nangyayari parang ang weird naman," 'di ba? Sabi ko, kung kailan pa kami nagtagal at nagpakasal, tas doon pa, <chuckles> ang dami kong kasi daw sabi niya, "Oo, ang tagal-tagal kasi namin di nagkita nung kaklase ko," tapos parang ngayon lang daw uli sila magkikita. Sabi ko, "Ano kaya yung point no'n hindi ko makita yung deperensya kasi kumbaga nasa ibang lugar tayo tapos iiwan mo ko dito mag-isa," di ba? Oo, so sabi ko tapos 'yon, oo, so nilaban ko yung sa kanya galit na galit ako tapos sabi ko sa kanya alam mo masayang masaya talaga 'yon actually in the end, yung pagtatalo naming yun kaya pala ako nag-iinit yung ulo ko kasi actually hindi ako, hindi basta-basta ako nawawalan ng tiwala sa asawa ko, eh.
As Oo. Ay, okey, okey, oo. Oo. Mm. <laughs> Oo. Oo. <chuckles> Oo. Mm, oo. Oo. <laughs> Mm. Mm. Correct buti <chuckles> correct, ba't pa kayo umalis, di ba? Ba't pa kayo nag-holiday kung ganon. <laughs> Oo. Oo.